J'aimerais te demander un conseil c'est vrai qu'en ce moment, heu, si tu veux depuis pas mal de temps en gros j'ai ma meilleure amie donc, heu, c'est vraiment ma meilleure amie. Elle a tout le temps été là pour moi donc c'est f c'est p c'est limite plus qu'une meilleure amie mais, en gros, c'est une meilleure amie pour moi, à mes yeux. Et, heu c'est vrai que, bah, on va dire, elle a dû partir en Angleterre c'est en fait elle voulait un peu se perfectionner au niveau de son anglais parce qu'elle était, heu, dans l'informatique. Donc elle est toujours dans l'informatique et en fait c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontré, heu, pour tout te dire, et heu, elle était elle c'est vraiment quelqu'un qui est super fort en informatique, bien plus fort que moi, en tout cas. Et heu, c'est vrai que quand je l'ai vu, en fait, c'est ça qui a fait mouche, qui a fait qu'on est on ré on est on est resté vraiment proche, c'est qu'on était tous les 2 amoureux, de l'informatique et pour le coup bon, un peu p elle m limite plus que moi. Et en fait, elle m'a dit: «Ouais» qu'on va dire, pour perfectionner son anglais, même s'il est presque parfait mais bon, on sait que l'anglais c'est très important, surtout dans l'informatique. Et bah, du coup, elle m'a dit qu'elle devait aller en Angleterre pour, heu alors pas forcément, heu elle devait y aller pour les études mais juste elle s'est dit: «Je vais en Angleterre pour perfectionner mon anglais pour, heu on va dire pour vraiment vivre la vivre la culture aussi». Puis elle avait envie de changer de pays. Et donc c'est vrai que, bah, du coup, heu, en ce moment je en tout cas, depuis pas mal de temps là, bah, c'est vrai qu'on a un peu c'est un peu compliqué de rester assez proche puis, heu, se parler et cetera, parce que, déjà elle est en gros on se parlait pas forcément par téléphone. C'est qu'elle habitait à côté de chez moi, du coup, on faisait, heu, on était j'étais j'allais directement chez elle, heu, pour, heu du coup travailler sur le PC et cetera. Et donc, maintenant, vu que là, on est vraiment très loin, bah, en fait, heu, pour rester proche c'est vachement compliqué et je viens vers toi, parce qu'en fait, ça m'attriste vraiment du coup cet, heu cet, heu cet éloignement et je viens vers toi pour essayer d'avoir des conseils, des astuces par rapport à ça et peut-être de mieux vivre aussi, au quotidien.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bah, c'est normal effectivement de, bah, que ça t'affecte comme ça parce que bon, c'était quand même une relation précieuse, heu, que tu trouves pas absolument partout. Ouais, là, c'est le le changement brusque comme ça de, heu: «Je peux aller chez elle, heu, je vais travailler sur le PC et discuter», heu, à, heu: «Ah, elle est dans un autre pays», ouais ça ça doit être assez brusque. Elle est, mmh, depuis combien de temps elle vit en Angleterre?
Mmh mh. C'est ça. C'est ça. Heu, alors je dirais ouais facilement bientôt 1 an et ça fait vraiment quelques mois qu'on est assez, heu, moins proches et en plus pour te de, heu, pour te t'expliquer aussi, c'est quelqu'un qui aime pas avoir de laisser une empreinte numérique. Alors alors je sais pas si elle est un peu, heu, à psychose ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que alors moi je fais quand même attention, mais elle, elle est vraiment, heu, très stricte là-dessus. Donc, heu, pour avoir son numéro de téléphone, c'est déjà compliqué parce qu'elle l'utilise très rarement parce que c'est quelqu'un de pas forcément sociable. Heu, pour qu'elle réponde au téléphone, c'est aussi compliqué et pour, heu, les réseaux sociaux, elle a même pas de réseaux. Donc c'est vraiment, heu, elle est un peu à l pas à l'âge de pierre, on va dire elle fait vraiment attention à son empreinte numérique, à son identité numérique quoi.
Mmh mh. D'accord. OK. Ouais. D'accord. Ouais, c'est donc hem, quelle fréquence à peu près vous, vous arrivez à communiquer? Et puis puis par quel canal? Ça reste quand même par téléphone? Heu, vous faites comment?
Heu, on fait par WhatsApp, c'est vrai que des fois, on va dire que vu qu'elle a un numéro, on va dire, heu, anglais et cetera des fois, heu, je veux dire j'ai pas envie d'essayer de on va dire que ça appelle et que je prenne du hors forfait donc, heu, je on a tout on a tout t fait toujours par WhatsApp. Puis aussi elle m'a dit qu'elle avait, heu, parce qu'on active la la conversation de bout en bout. Se sur WhatsApp tu peux activer ça pour éviter en tout cas, heu, limiter en tout cas le plus possible de c'est elle qui l'a activée, mais le plus possible, heu, un quelqu'un puisse observer la conser la con conversation pardon. Et heu, ouais voilà du chiffrage du chiffrage de bout en bout pardon excuse-moi. Et heu, et du coup, heu, on on communique ouais alors c dans le meilleur des mondes, heu, aller, je dirais au moins 1 fois toutes les 2 semaines dans le meilleur des mondes, hein.
Ouais. Ouais, ouais. Mmh d'acc ouais c'est le chiffrage quoi. OK. D'accord. Non pas de soucis. Mmh, d'accord et qu'est-ce que tu aimerais toi comme fréquence? Soit tous les jours? Toutes les semaines? Ou juste quand toi, tu as envie de lui parler? C'est qu'est ce que ce serait la fréquence idéale pour toi?
Ma fréquence idéale en fait en fait, c'est ça qui est j'ai du mal à à déterminer parce qu'avant on se p on se parlait jamais par téléphone, j'allais chez elle. J'allais presque souvent tous les jours chez elle et cetera. Et là le fait qu'on se parle pas, bah, ça fait un petit manque et puis voilà des fois, je suis un peu sur l'ordinateur alors j'essaie de d'apprendre de nouvelles, on va dire, heu, de nouvelles connaissances sur, heu, sur l'ordinateur, mais c'est vrai que sans elle, j'ai beaucoup moins cette motivation et cetera. Parce qu'en fait des fois, j'arrivais le matin, elle était sur le PC, je repartais, heu, des fois, je restais même dormir, heu, on va dire chez elle, hein et elle était encore sur le PC. J'ai l'impression qu'elle dormait jamais. Donc, heu, c'est vrai que j'avais beaucoup d'admiration pour elle et du coup, heu, bah, là, on va dire que j'ai moi ce que j'aimerais vraiment, c'est, heu, allez s au moins allez, heu, au moins une f une fois par semaine déjà ça serait déjà pas mal.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais, d'accord et mmh. Bah, question, heu, qui a l'air simple comme ça mais, est ce que tu as essayé de lui en parler de ça, de ce ce ce manque que ça te crée, de ce que tu ressens et que bah de tes attentes?
Alors j'ai essayé de lui en parler, c'est vrai qu'en fait elle est pas très, heu, elle est pas très s alors et c'est q elle est quand même assez sociable avec moi alors, mais je veux dire par rapport aux autres, elle est vraiment pas du tout sociable quand elle va elle va vers l'inconnu. Mais c'est vrai qu'elle a dit qu'elle comprenait, mais bon elle est en fait je je je sais comment elle est donc je la vois dans le PC et cetera à fond. Et je sais qu'elle va pas c'est pas qu'elle veut pas me parler, hein, mais c'est qu'elle va juste pas y penser quoi.
Mmh mh. D'accord. Ouais elle est trop concentrée sur son activité.
C'est ça, c'est un peu ça.
Mmh d'accord. Hem, c'est prévu des fois qu'elle revienne, heu, faire un tour, heu, par ici? Ou que même toi peut-être, tu te fasses, je sais pas un week-end, heu, en Angleterre, heu, vous avez déjà parlé de ça?
C'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est vrai que j'ai pas forcément pensé, c'est vrai qu'il y a l'Eurostar, il y a le train qui va assez rapidement en tout cas le sous le sous le tunnel de la Manche, donc c'est vrai que j'y ai jamais pensé. C'est vrai que ça pourrait être une, bah, là en y repensant ça pourrait être une bonne idée d'en parler. C'est vrai qu'en fait elle m'a dit qu'elle en avait vraiment besoin de se pas se sentir seule, mais surtout, bah, d'aller en Angleterre par rapport, heu, on va dire à la langue et cetera. Et c'est vrai que moi, heu, bon en fait je ouais c'est vrai que j'y ai pas forcément pensé, j'ai même pas prêté attention en me disant ouais peut-être qu'aller la voir ça pourrait être pas mal aussi.
Ouais. Bah, ouais. En plus ça te fait, heu, un petit voyage à l'étranger, heu, sans non plus te ruiner en hôtel si elle peut t'héberger. C'est toujours, heu, non négligeable. Tu découvres la ville avec elle, elle peut te montrer ses endroits préférés, tu vois? Ça, ça peut permettre de reconnecter. Elle te montre, heu, justement je sais pas, son pub préféré, sa boulangerie du du coin, heu, le le parc où elle va se promener quand elle a besoin de de se vider un peu la tête. Ouais ça peut être un une façon de vous reconnecter. Alors c'est ponctuel, hein, parce que tu vas peut-être pas aller à en Angleterre tous les week-ends. Mais, ouais, 1 fois de temps en temps de j déjà ça s il y a moyen que vous vous reconnectiez avec ça.
C'est vrai. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé. Alors bon, elle est pas très, heu, je sais pas je je pense même si ça fait déjà b bientôt 1 an, je pense qu'à à la rigueur, le parc, c'est tout, mais sinon elle est pas très, heu, elle est un peu renfermée, je veux dire elle aime bien, heu, rester chez elle. Alors des fois, elle va marcher, hein, fur le parc pour essayer de ouais de regarder les oiseaux, pour essayer de se déconnecter. Alors c'est quand même rare, hein, même quand elle était, heu, heu, en gros à côté de chez moi, c'est rare qu'elle faisait ça. Mais c'est vrai que ça lui arrive, mais ouais peut-être, heu, éventuellement essayer de faire ça et bon peut-être pas tout comme tu dis pas tous les week-ends. Mais peut-être, heu, allez une f au m allez ça serait bien une, minimum au moins 1 fois par mois, je pense ça serait pas mal.
Mouais. Ouais si si au niveau budget toi, tu as les moyens de de prendre le train ou autre, heu, ou d'y aller en voiture, je sais pas si si tu es loin. Enfin, ouais, si tu as le moyen de t'y rendre, sachant si elle t'héberges, tu économises, heu, déjà le le l'hôtel qui est quand, heu, quand même assez cher. Ouais, carrément. 1 fois 1 fois par mois si ça lui va, heu. Déjà, ça ça peut être pas mal et après en attendant, un autre truc que tu peux pour tester, tu viens de me faire penser parce que tu dis qu'elle est pas du tout téléphone, elle est, heu, limite parano avec son empreinte, heu, numérique et tout et pourquoi vous essayez pas de communiquer à l'ancienne? Vous envoyez des lettres, ça prend du temps mais ouais, tu lui envoies une petite lettre pour donner tes nouvelles et puis, heu, 1-2-3 semaines après tu reçois, heu, la réponse, heu. En plus il y a un petit côté tu vois, heu, rétro limite aujourd'hui. Parce que plus personne s'envoie des lettres pour ça. Ouais, ça pourrait être un un petit jeu sympa entre vous et heu, tu peux même les décorer les lettres, tu vois? Si si par exemple si tu dessines, tu peux faire un petit dessin, du collage, peu importe, mais il y a moins de s'amuser, de faire un truc cool.
Mmh, mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que, bah, après, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, c'est vrai qu'elle est pas trop laide quand même, hein, même si elle est un peu para en entre guillemets, pas parano. Moi, je pense qu'en fait, c'est juste qu'elle fait elle est méfiante et je peux comprendre, hein, je veux dire elle m'avait dit qu'elle avait vécu pas forcément elle, mais elle avait connu des gens qui avaient vécu pas forcément des trucs cools sur Internet. Donc, forcément, quand tu le vois aussi ça te je veux dire ça te met, heu, ça ça te fait réfléchir et heu, par rapport à ça, c'est vrai qu'en fait, heu, je pense les lettres elle voudra pas le fait en fait que que genre, heu, on va dire que je donne s pas je donne son adresse, mais qu'elle reçoit des trucs à son adresse parce qu'elle, heu, je sais qu'elle elle reçoit rien. Du coup, elle va trouver ça bizarre et c'est sûr. Même si je lui dis et tout elle va dire: «Oh quand même chelou» et du coup, je pense, ouais, heu, peut-être essayer de lui en parler et pour, heu, pourquoi pas aussi, heu, parce que je sais qu'elle a son appartement ou sa maison, il me semble et heu, donc pourquoi pas ouais, essayer de demander si je peux être hébergé comme ça au moins c'est à moindre coût et comme ça, je pourrais peut-être aller la voir plus souvent. C'est-à-dire si, je pense, parce que je pense 1 fois par mois aller à l'hôtel et cetera ça peut vite monter, heu, cher et cetera combien de fois je après, heu, ça dépend combien de temps, je reste, mais voilà et là, je me dis une s tu vois? Si je vais 1 fois par mois, mais que je reste une semaine chez elle, c'est pas choquant. Je veux dire, je vais pas payer non plus trop cher entre guillemets.
Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, voilà, tu vas juste avoir, bah, le le trajet. Bah, sur place, tu vas certainement participer pour, heu, manger les sorties et tout. Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu cher l'Angleterre mais bon, si tu planifies ça dans ton budget, il y a moyen que ça passe l tant qu'elle, elle est d'accord, que ça la dérange pas de t'héberger pendant ouais, quelques jours voire 1 semaine, heu. Ça peut être pas mal effectivement et heu, voilà entre temps si ça lui plaît et que vous envoyez des lettres même si qu'1 fois de temps en temps, tu vois? Ça peut être, heu, un petit jeu comme ça, heu, d'échange, heu. Bah, après, si elle est parano par rapport à son adresse, heu, on peut se faire une boîte postale, tu vois? Je je ça coûte, heu, rien du tout ou pas grand-chose et heu, c'est complètement anonyme ça, c'est pas mal aussi.
C'est ça. Oui bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est une très bonne solution. Après, heu, peut-être essayer alors moi je pensais aussi à ça, c'est peut-être essayer de d'organiser pour on va dire y aller progressivement. Parce que peut-être qu'en fait, si je lui là vu qu'on se parle plus depuis long ah depuis pas mal de temps, on va dire par se des fois on se parle 2 fois par ah 1 fois par se 1 fois toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, je me dis peut-être pas lui dire directement, heu: «Ouais, bah, ça serait bien que je vienne chez toi pour, heu, on va dire, heu, me on va dire, heu, pour qu'on se revoie et cetera». Peut-être qu'elle va le prendre bizarrement et heu, j ju surtout ah, elle va peut-être sans doute le prendre bien, mais ce que je veux dire elle va dire: «Bah, pourquoi d'habitude, on se parle jamais de ça et d'un coup, tu me dis ça?». Donc c'est vrai peut-être, heu, peut-être lui proposer déjà ouais de de se dire ouais, bah, faudrait qu'on se rappelle et cetera parce que, bah, ouais elle me manque et cetera et je pense que je lui manque aussi finalement. Parce que c'est vrai qu'on était vraiment, heu, les 2 doigts de la main quoi.
Ouais. Ouais, ouais, tu peux y aller doucement et puis même lui dire, heu: «Bah, heu, tiens, tu sais quoi? J'aimerais bien visiter, heu», bah, la la ville où elle habite, ça, heu, lui dire: «Ouais ça, je me suis renseigné, heu, parce que voilà, heu, maintenant que tu y vis, je me ça m'a rendu curieux, ça a l'air sympa, j'aimerais bien visiter. Ben voilà, ça te dit un de ce week-end, heu, je viens voir à quoi ça ressemble, on prend un café?» et puis quitte à ce que la première fois, tu vois, tu y ailles pas très longtemps pour heu, pouvoir re redémarrer l'a l'amitié en douceur, mais, heu, ouais s tu peux carrément faire un truc comme ça.
OK ouais. Et tu penses si, en gros, si je mets ça, tu penses que j'aurais beaucoup moins, on va dire, de difficultés à rester proche? Tu p en fait, ce que je veux dire c'est parce qu'aussi je veux quand même garder vraiment, heu, cette relation, hein, vraiment pour le coup, et heu, et du coup tu penses que ça va en fait le fait que je mette ça en place déjà je pense qu'elle va le prendre bien, mais s tu penses que ça va, on va dire, revenir, heu, pas à la normale parce qu'on sera toujours un peu éloignés, mais on va dire vraiment ça va être plus facile pour rester proche après?
Bah ouais, surtout si c'est régulier. Parce que c'est surtout ça en fait, j'ai l'impression qui te peine. C'est la que ce soit pas trop régulier. Si voilà vous échangez des lettres, heu, même si c'est qu'1 fois par mois, que, heu, 1 fois par mois aussi ou 1 fois tous les 2 mois, heu, tu vas la voir un petit peu là-bas, heu, que voilà vous vous vous écrivez aussi un petit peu sur WhatsApp, heu. Tant qu'il y a un contact régulier ouais ça effectivement je pense que le manque devrait déjà, heu, un petit peu diminuer. Puis même la relation, heu, peut-être pas redevenir comme avant effectivement comme tu dis, mais au moins rester, tu vois, une belle relation d'amitié, heu, proche, heu, soudée et tout quoi.
Ouais OK. Ouais. C'est ça. OK. Mmh. Bah, écoute, heu, déjà merci parce que le fait d'en parler, ça me fait ça me libère un peu l'esprit, surtout. Parce que je me sentais un peu seul par rapport à ça et je te remercie, heu, surtout de tes conseils et en tout cas, je vais essayer, ouais, de je veux dire de de de revenir, mais progressivement pour vraiment rester proche sur le long terme. En-tout-cas, je te remercie vraiment beaucoup, quoi.
Mmh. Ouais c'est ça. Beh, je t'en prie, ça m'a fait plaisir et puis de toute façon, je suis sûr que vous allez trouver une solution tous les 2 pour conserver cette belle amitié.